<laughs> Você mora onde?
Então, moro na Espanha.
Uhum.
E aí, meu irmão veio do Brasil. A gente combinou de se encontrar em Praga, tá.
Sua irmã, também, mora na Espanha?
A minha irmã também mora na Espanha. <clears throat> E aí, quando <clicks tongue> o estresse por conta de conseguir administrar, porque além de nós 3, estavam os meus 2 sobrinhos, 1 filho de cada irmão, mais a minha cunhada que estava grávida. Então, assim, para conseguir Exatamente, administrar todo mundo, as crianças brigando. E assim, chegou um momento de estresse da viagem que eu falei: "Eu vou embora, eu não aguento mais". <laughs>
Ok. Uhum. Uau! Era uma turma, assim, eclética mesmo <laughs> Ai ah. Nossa! Como qual a idade das crianças?
Então, uma tem 6 e a outra tem 4. Estão em uma fase, assim, que não param, não param.
Nossa, agora, desculpa, sim, por que Praga?
<laughs>
Não, é só para entender.
Então, na verdade, assim, porque o meu irmão como ele veio ele queria ele já veio muitas vezes para Europa, então, assim, ele já conhece muitos lugares. Então, ele queria ir em lugares que ele não tinha conhecido ainda.
Sim. Uhum. Nossa, mas ele não pensou nas crianças, né, desculpa te falar.
<laughs> Não, assim, quando a gente fo
Que Praga não tem nada a ver com criança.
Não tem, não tem. E assim, estava chovendo.
É, então, passar por aquela Ponte Carlos. Olha só, chovendo ainda, você não tem o que ver.
É. Estava frio. Então assim
Tem aquela prefeitura, aquele relógio, fica todo mundo olhando ali.